N evet ve pro güzel bir prodüksiyondu. Ben açıkçası beğenmiştim Prison Bra Bir de o tarz dizilerde, yani, mesela Küp diye de bir film vardı hatırlarsan. Eee, k e, dar bir alanda çektikleri için, yani, çok dışarıda geçen, eee, konular olmadığı için, küçük alanda çekimler olduğu için, bütçesel anlamda da aslında daha avantajlı diziler ve filmler ortaya çıkıyor ve, eee, gişede, eee, e b büyük kâr elde ediyorlar. Prodüksiyon açısından da bu, hani, işte, hapis dizilerinin, kutunun içerisinde geçen dizilerin ya da filmlerin bir enteresan bir durumu var. Mesela, eee, b filmlerle ilgili okuduğum bir şey vardı, çok il i ilginç gelmişti bu bana. Eee, Terminatör filmini ir tabii ki de biliyorsun. Terminatör'ü James Cameron, eee, çekmeden önce ilk Terminatör'den bahsediyoruz tabii, seneler önce yapılan eee, gi karakteri gelecekten günümüze getirme kararı alıyor. Çünkü niye? Bütçesel olarak, eee, özel efektlerle uğraşmayacak çok fazla. Eee, daha uygun fiyata, eee, bir film çıkartabilecek. Bana bu çok ilginç gelmişti mesela, çok akıllıca çünkü. Eee, bence Prison Break de bunun gibi bir diziydi yani, hani Terminatör gibi o şeyi, hani, bütçesel avantajları alması çok önemliydi. Çünkü film ve, eee, dizi sektörü gerçekten, eee, b bu hınca hınç zaten şey var, hani kapışma var aralarında, çok yüksek, eee, bir competition, hani, eee, geçerli. Ama, ııı, bir yandan da bütçe çok önemli. Prodüksiyon içerisinde bütçe gerçekten en önemli kalemlerden bir tanesi. Bunu da bu arada sektörde çalışmış bir insan olarak söylüyorum. Eee, yani, hani, bazı filmlerde ve şeylerde, dizilerde arka planda çalışmış bir insan olarak söylüyorum. O nedenle, hani seçtiğin dizi Prison Break benim de, hani, eee, takdir ettiğim, hem senaryosu güzel hem oyunculuğu güzel hem, emm, değerleri iyi, e, dizilerden bir tanesiydi. Yani, böyle, hani, eee, listeme sokabileceğim dizilerden bir tanesiydi açıkçası.
He he. Hı hı. Peki, sizin daha önce, böyle, izleyip de hayatınızda farklı değişiklikler veya etkilenmeler yaşadığınız film var mı?